Ừm, có, đó là bởi vì, ờ, ừm, thực sự là, ừm, ngay từ lúc nói chuyện là mình đã cảm thấy là có cái sự kết nối rồi, cho nên là, a, trong cái thời điểm gặp nhau á là, ừm, cái sự mà ngại ngùng thì nó cũng cũng cũng cũng không không có, ơ, gọi là, lớn lắm. Tại thường nha, khi mà người ta gặp nhau lần đầu thì chắc chắn người ta sẽ cảm thấy e ngại này nọ hay là ngượng ngùng, phải không? Thì hông biết tại sao mà mình với bạn đó có một cái sự, ờ, kết nối rất là nhanh, giống như là bắt nhịp với nhau rất là nhanh luôn á.
Ừm. Ừm. À, ra vậy. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. À, như vậy là cũng là có cái kì có cái gì đó hợp nhau, đúng không? Vậy trước đây có bao giờ bạn đã gặp cái tình huống là, à, cũng trò chuyện online sau đó gặp mặt một thời gian thì thấy không hợp, rồi cuối cùng cũng không ai nói câu nào, rồi cũng không có cả, gọi là, trao đổi online nữa hay không?
Ừm. Ừm. Thật ra thì mình chưa có những cái, a, gặp mặt, ừm, ờ, cá nhân như vầy đâu. Đây đúng là trải nghiệm đầu tiên của mình á. Còn lúc trước á thì mình ờ, lúc trước thì mình cũng có, a, gặp mặt, ờ, ờ, ví dụ như là mình sẽ có gặp mặt những cái buổi, a, à, ừm, fan club của một cái ca sĩ mà mình yêu thích á, thì nói chung là cũng có những cái người mà cùng sở thích với cái ca sĩ đó. Thì hôm đó có một cái buổi giống như là, ừm, ờ, phát hành đĩa á bạn, á, thì rủ nhau cùng đi, thì đó cũng là cái lần đầu tiên gặp nhau. Thì lúc đó nó cũng có những cái mối, ơ, ờ, những cái mối quan tâm chung nè, ví dụ như mình yêu thích chung, thì mình cũng có gặp gỡ, nói chung là cũng chỉ vui vẻ vậy thôi, chứ cũng, ơ, không có giữ cái mối liên lạc thân tình sau đó, nó chỉ dừng lại ở một cái mức độ đó là cùng sở thích thôi bạn.
Ừm. Đột nhiên và cũng có duyên luôn. Ừm. À. Ưm, ừm. Ừm. À, phát hành đĩa của ca sĩ, ừm. Ừm. Quan tâm chung, đúng không? Ừm, đúng rồi. Rồi.